Also, ich habe zurzeit so 'n bisschen so 'n kleines Problem, würde ich sagen. Also, ich mache eigentlich ganz gerne Sport. Also, ich probiere so drei viermal irgendwie die Woche ins Gym zu kommen und, na ja, beim, ich sage mal, Kraftsport mit'm also, Muskelaufbau und so was, da geht's ja immer darum, dass man ja auch die Ernährung irgendwie halbwegs hinkriegt und ich habe irgendwie bei mir so 'n bisschen bemerkt, dass ich immer mehr wegkomme von diesem: „Essen genießen und einfach nach dem Gefühl gehen“, zu: „Ich tracke halt mein Essen und muss immer mehr auf die Kalorien achten und die Proteine und so was.“ Und das ist irgendwie so 'n bisschen so 'ne endlose Spirale, in der ich mich gerade so 'n bisschen befinde.
Mhm. Was würdest du sagen, weshalb du Sport machst? Was ist so deine Grundmotivation?
Ja, also, auf der einen Seite ist es so 'n biss sschen natürlich einfach, um den Kopf abzuschalten. Also, ich gehe supergern nach der Arbeit, wenn irgendwie 'n grad vor allem 'n stressiger Tag war. Dann merke ich einfach, dass es halt natürlich superhilfreich ist und ich einfach wirklich ironischerweise irgendwie herunterfahren kann, obwohl's ja eigentlich superanstrengend ist gleichzeitig und auf der anderen Seite ist natürlich aber auch mein Sport so 'n bisschen mit Zielen verbunden: „Also, Muskelaufbau, stärker werden.“ Das sind so irgendwie, ich glaube, ziemlich stereotypische Ziele für Männer, aber irgendwie auch eins meiner Ziele.
Mhm. Okay. Was würdest du wiederum sagen, äh, weshalb du weshalb dir das wichtig ist, das Ding mit dem Muskelaufbau und stärker werden und so?
Ja, das ist, äh, ähm, 'n bisschen tiefer auf jeden Fall, das Thema und zwar geht's so 'n bisschen darum: Ich habe einfach das Gefühl, dass, klar, auf der einen Seite so 'n bisschen Social Media bestimmt mit reinspielt. Also, ich habe es, äh, so 'n bisschen bei mir den Eindruck zumindest, dass, i irgendwie na ja, man sieht ja immer Leute auf Instagram und Co. und die haben dann immer ziemlich gute Körper, sage ich mal und dann denkst du: „Okay, du musst da irgendwie mithalten.“ Du man ich habe i irgendwie so bemerkt, dass bei mir so 'n bisschen dieses, ähm, Sichtbild verschwommen wird. Also, dass der Durchschnitt in meinen Augen so 'n bisschen anders ist als er wahrscheinlich tatsächlich ist. Also, man muss sich ja irgendwie auch 'n bisschen drüber nachdenken, dass es ja gar nicht so wirklich der Durchschnitt ist, den man da sieht. Aber in meinem Kopf ist es trotzdem irgendwie so, dass ich den Zwang habe, irgendwie immer besser und stärker zu werden und ich weiß nicht, irgendwie werde ich davon irgendwie aber auch gleichzeitig getrieben. Also, es ist irgendwie so Hass und Liebe gleichzeitig auf jeden Fall, da mithalten zu wollen auf jeden Fall bei den ganzen Leuten.
Mhm. Würdest du dann denken, oder sagen, dass du denkst, ähm, wenn du jetzt muskulöser bist, äh, und 'n bisschen stärker rüberkommst, dass du dann auch vielleicht attraktiver bist?